ทำ Meringue ไงครับ <chuckles>
โอ้ เรียกว่า อันนี้เป็น เป็นจุดเริ่มต้นหรือเปล่าครับ? ถึงแบบว่า เออ อาจจะเข้าไปในวงการแนว ๆ แบบเบเกอรีหน่อย ๆ นะ หรือแบบอบขนม อะไรเงี้ย ถ้าทำ ทำ Meringue เนี่ย
จุด จุดเริ่ม จุดเริ่มต้นของผมนี่อยู่ที่ Nama Chocolate ครับ
อา ครับ
คือ คือตอนนั้นนะเขาบอกว่า เราสามารถทำช็อกโกแลตได้โดยที่เราไม่ต้องมีเตาอบ เงี้ยครับ คือต้องเรียกว่าเป็นฟีล ๆ เหมือนบราวนี คือเขาบอกว่ามันใช้แค่ ใช้แค่กระทะ หม้อ แล้วก็ คือเอาง่าย ๆ คือ Double boil อะครับ แล้วทีนี้เราก็เอาไปแช่ มันก็จะแข็ง อะไรเงี้ย อา ใช่ครับ อันนั้นคือจุดเริ่มต้นในการทำขนมของผม
อา อ๋อ ครับผม อือ จะว่าไปเนี่ย จริง ๆ ก็เรียกว่า ทั้ง พวกเราเนี่ยอาจจะมีงานอดิเรกที่ดูแบบแปลก ๆ มานิดหนึ่งไหมครับ? เพราะว่า อ่า ส่วนใหญ่เนาะ ผม ผมว่าคนที่น่าจะชอบพวกอาหาร หรือว่าแนว ๆ เบเกอรี ขนม หรือแบบอะไรที่ต้องอบ ๆ แบบเนี้ย ส่วนมากจะเป็นผู้หญิงเนาะ
อืม ใช่ครับ
ใช่ครับ แล้วอะไร ทำไมถึงทำให้ตัดสินใจมาทางนี้อะครับ หรือว่าชอบอะไรแบบนี้?
ก็ผู้หญิงเหมือนกันครับ <laughs> อืม <chuckles>
อุ๊ย! นี่ไงผมว่าแล้ว มันต้องมีอะไรบางอย่างนะ
ใช่ <laughs>
อา ช่วย ช ช่วยเล่าหน่อยได้ไหมครับ? เนี่ยไหน ๆ ก็เกริ่นมาขนาดนี้แล้วนะ
โอ๊ย ตอนนั้นผม คือผมอะ เอาจริง ๆ ผมอะเป็นคนชอบความ unique ครับ หลัก ๆ คือผมชอบความ unique แล้วตอนนั้นมันเป็นช่วงวาเลนไทน์ จะให้เราซื้อของเหมือนคนอื่นน่ะ โอ๊ย ใคร ๆ เขาก็ได้กันครับ แต่มันจะพิเศษกว่าไหม ถ้าเราทำมันขึ้นมาจากมือของเราเอง อะไรอย่างเงี้ย สำหรับผมนะ ตอนนั้นนี่ผม ตอนนั้นนี่ผมเคยแบบตั้งเป้าไว้เลยว่า ผมอะจะปลูกดอกกุหลาบ <chuckles> ใช่ครับ <chuckles> ผมนี่คือจะปลูกดอกกุหลาบ เพราะว่าผมไม่อยากไปซื้อ มันดูไม่ตั้งใจ ผมเลยจะปลูกรอเลยปีหนึ่ง <chuckles>
อา อ๋อ ครับ อ๋อ อย่างงี้นี่เอง อ๋อ ครับผม อื้อฮือ ไม่ธรรมดานะครับเนี่ย <laughs> โอ้ แสดงว่าเราแนวคิดอาจจะคล้าย ๆ กันครับ ประมาณว่า คือเหมือนเราจะให้อะไรใครสักคนเนี่ย คือบางทีเนี่ย อ มัน มันอาจจะแค่เอาเงินไปซื้อเอง ซึ่งใคร ๆ ก็ทำได้ ใช่ไหมครับ? อา เออ มันไม่เท่อะ มันดูไม่ลงแรงลงใจอะนะผมว่า เออ แล้ว แล้วเวิร์กไหมครับเนี่ย สรุปแล้วเนี่ย
ใช่ครับ ใช่ครับ โอ้โฮ มัน มันไม่เท่อะ <laughs> ใช่

ตอนนั้นเหรอครับ? เพื่อน ตอนนั้นผมทำกับเพื่อนนะ เพื่อนนี่บุลลีหนักเลยครับ นั่นเป็นความล้มเหลวแรกเหมือนกันนะครับ พอแช่เสร็จ ปุ๊บ ออกมา เพื่อนบอกว่า "โอ้โฮ ยังกับกาละแม <chuckles> ไม่เป็นชิ้นเป็นอันเหมือนเขาเลย"
อ๋อ ครับผม <giggles> อ๋อ ครับผม เรียกว่าเจ็บปวดเหมือนกันเนาะ อืม
ใช่ แล้ว แล้วคุณแบบว่ามี มี มีความแบบผิดพลาด อะไรอย่างงี้ ไหมครับ? แบบว่าแบบมีคนมาแซว ช ชีวิต อะไรอย่างงี้ไหม?
โอ้ เคยครับ ก็อาจจะเกี่ยวกับตอนทำขนมปังนี่แหละครับ พอดีว่า เอ่อ ด้วยความที่ผมเนี่ยไปสนใจขนมปังเปลือกแข็งชนิดหนึ่งที่แบบฝรั่งเขาฮิต ๆ กัน อ๋อ ไม่ ๆ ไม่ใช่ Shio Pan ครับ เป็น เขาเรียก ส เป็น อ่า คล้าย ๆ กันครับ เป็น Sourdough อะครับ
อืม ชิ อุ๊ย baguette เหรอครับ? อ้าว ๆ โอ้โฮ Sourdough
อา Sourdough ใช่ครับ ผมก็แบบเริ่มแบบฝึกเลี้ยงยีสต์ เลี้ยงอะไรงี้เลยนะ จนแบบจนทำได้สำเร็จอบออกมา ปรากฏว่าชิมดูเนี่ยคนที่บ้านเขาบอกว่าแบบ กลิ่นมัน มัน มันเหมือนถุงเท้าอะคุณ แบบ มันแบบมันเปรี้ยว ๆ แบบอับ ๆ บูด ๆ แบบบอกไม่ถูกอะ เออ มันก็เลยรู้สึกแบบ เอ๊ะ นี่ตกลงเราสำ สำเร็จหรือว่าล้มเหลววะ อะไรอย่างเงี้ย <chuckles>
โอ้โฮ <chuckles> อ๋อ <chuckles> <chuckles> อุ๊ย แต่ แต่ที่แน่ ๆ คือตอนนั้นคือแบบว่าเนื้อสัมผัสกับความนุ่มมันได้แล้วใช่ไหมครับ?
ใช่ครับ แต่ว่าผมคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ ไม่ชินกับลักษณะของขนมปังในแนวนี้ด้วยหรือเปล่าเนาะ ด้วยความที่ว่ามันเป็นยีสต์ธรรมชาติ ยีสต์เลี้ยงอย่างเงี้ยครับ มันก็จะมี มีกลิ่นเปรี้ยวเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว อย่างเงี้ย
อืม อืม ผม อ่า ใช่ ผมว่ามัน ด้วยความที่ยีสต์จริง ๆ แล้วมันก็คือเชื้อราบูดอะเนาะ ใช่ไหมครับ?
อา มัน มัน ใช่ครับ มันมาจากการที่แบบหมักแป้งกับน้ำข้ามคืน อะไรอย่างงั้นน่ะครับ
เออ ผมเลยคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติอยู่ที่ว่าเราจะจัดการแล้วไง แต่จริง ๆ แล้วเนี่ย ซาว จริง ๆ ผมอะเคยอยากอบขนมปังนะ แต่ผม ผมยังไม่ถึงขั้นนั้นนะ ที่ผมเคยทำแล้วยากสุดนี่น่าจะเป็น Meringue กับบราวนีหน้าฟิล์มครับ
อ๋อ ครับ โอ้ บราวนีเนี่ยผมไม่เคยทำสำเร็จสักครั้งหนึ่งเลย ออกมาหน้าเหมือนอุกกาบาต
โอ้! จริงเหรอ? ผมคิดว่าขนมปังนี่ยากกว่าอีกนะ
เหรอครับ? อืม
ใช่ครับ สำหรับผมนี่คือขนมปังมันมีเรื่องของพวกยีสต์ พวกส่วนผสมนะครับ แต่ว่าคือ คือบราวนีเนี่ยผมรู้สึกว่า ถ้าส่วนผสมหลักมันไม่แย่มากครับ ผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของความชอบแล้ว เรื่องของรสชาติ เรื่องของความหนึบอะไรครับ แต่ว่าขนมปังนี่ผมรู้สึกแบบว่ามันต้องเอามาตี เอามานวด เอาไปหมัก แล้วก็มียีสต์ ถ้าเราอยากเท่ เราก็ต้องยีสต์เลี้ยงเองอีก อะไรอย่าง เงี้ย
อ๋อ อ๋อ ครับ โอ้ ใช่ เรียกว่าปวดหัวเลยนะ จริง ๆ อะผมไม่ค่อยอยากเท่หรอก แต่แบบมัน มันแบบบางทีมันก็จำเป็นอะเนาะ ก็เลยแบบต้องลองดูอย่างนี้ครับ แต่ว่า ครับผม
ใช่ <chuckles> ส ส อึ